<clicks tongue> Allora oggi volevo chiederti un consiglio. Io, mhmm, ho timore ad iniziare un nuovo un nuovo lavoro; ovvero ti spiego ti spiego meglio. Nell'azienda dove sto mi hanno chiesto di passare, ehm, a un lavoro superiore, a gestire un'area diversa dalla mia, e diciamo che, ad accettarla, mhmm, diciamo che ho paura di di deludere quello che sono i miei responsabili. Quindi avrei, bisogno un attimino di un di un tuo consiglio su come posso affrontare questo periodo, non ti nego un po' complicato.
L'ora, prima di tutto <sighs> mi dispiace, <sighs> ehm, che ti senti comunque un po' stressato in questo periodo, sicuramente non è non è una scelta facile e non è appunto, u una cosa semplice perché, è s chiaramente un momento molto importante per te, uhm, per la tua carriera, ehm, e chiaramente no, uhm, è è una bella notizia che, mhmm, puoi diciamo andare avanti no, su questo percorso e crescere, perché comunque ti hanno proposto un un ruolo più alto. Però chiaramente, uhm, con questo ruolo intervengono, crescendo sempre più responsabilità e questa cosa può può crearti appunto, uhm, un po' di stress, no, in questa situazione.
Sì, assolutamente. Sì. Esatto. Sì, non ti nego che comunque, mhmm, sono stato chiamato in ufficio davanti a tutta la direzione generale, davanti alla presidenza dell'azienda, mi è stata fatta proprio una proposta formale, eh, con un merito. Tutto questo fatto durante noi facciamo degli eventi aziendali, una volta all'anno facciamo le premiazioni, comunque diciamo, che l'azienda è molto, uhm, molto attenta su questo. E sono stato preso da parte, oltre aver vinto una parte della premiazione, poi son stato preso da parte e mi è stata fatta questa questa proposta. E diciamo che, uhm, dalla parte economica e, uhm, di cultura, bagaglio professionale, ti posso dire che, a 26 anni è veramente un una cosa enorme e gigantesca, solo a pensare di gestirla; perché mi vogliono dare un'area completamente in autonomia, in gestione, con dei nuovi aff uffici che devono aprire, ehm, all'estero, quindi lavorare completamente in lingua inglese, nonostante, io abbia una certificazione C1, quindi lo parlo come l'italiano, però non ti nego che, uhm, uhm, avere tutto questo bagaglio in mano di questo nuovo progetto, di iniziare questo nuovo lavoro, è molto complicato perché, poi, ehm, se dovessi tornare indietro e quindi fallire, perché la mia paura fondamentale, è la paura di fallire, di non raggiungere i topic, di non raggiungere gli obiettivi prefissati, KPI e tutto quello che che c'è di mezzo nel mio lavoro
Ah. Sì. Mh.
sarebbe tornare indietro con un po' di di paura ecco, con un po' di ehm, di senso di: "okay, son tornato indietro perché ho deluso i miei superiori".
Chiaro, no, io ti capisco perfettamente, capisco anche come ti senti in questa situazione, perché, prima di tutto, congratulazioni perché è veramente un passo molto importante e, mhmm, e non è da tutti comunque, realizzare, uhm, cose del genere e se tu ce l'hai fatta, prima di tutto, un un consiglio che ti do è, visto che tu sei riuscito ad ottenere, con le tue forze, no, questa prom promozione, quindi questa proposta di i in questo ruolo molto più, uhm, difficile e importante, uhm, significa che comunque
Grazie. <chuckles> Eh no. Sì. Mh-mh. Più grande. Esatto.
il t il tuo capo, la direzione, ha capito che tu sei la persona che veramente, potrebbe fare questo, potrebbe gestirla al meglio, perché chiaramente, uhm, l loro vogliono, no, <chuckles> come te, uhm, riuscire a, comunque andare avanti, a raggiungere risultati grandi, obiettivi, uhm, veramente alti, e se loro veramente credono in te, dopo tutto questo tempo poi mi hai detto che sei anche abbastanza giovane, quindi non è una cosa da tutti, no, significa veramente, che hai dimostrato, uhm, maturità, soprattutto, re responsabilità, uhm, e anche, uhm, di avere le abilità per poter comunque, uhm, fare questo lavoro.
Certo. Esatto, e Certo, questo questo sì, me l'hanno detto, me l'hanno riconosciuto, ma proprio credo che il mio problema sia proprio quello, cioè io infatti volevo chiederti se avevi dei consigli per affrontare questo perché la mi dalla parte della mia testa non ti nego che dici: "Okay, io prendo, vado, faccio le valigie, vado dall'altra parte del mondo, dimostro quello che so fare". Dall'altra parte: "E se poi non ci riesco?" Quindi, diciamo che, mhmm, volevo sapere da te se hai proprio qualche consiglio, pratico su p come posso rimuovere questa paura di fallire, ehm, per poi andare a centrare, magari non a pieno eh, magari, uhm, tempo col tempo, piano piano, ma poi andando a mirare 100% l'obiettivo e a dimostrare quello che sono i miei valori, il mio background e quello che io posso dare in più all'azienda.
Allora, sicuramente, mhmm, dei consigli pratici che ti posso dare, uhm, sicuramente, sono, uhm, lavorare con te stesso, ma a livello proprio uhm, tenere conto, mhmm, de del riposo perché è molto importante, quindi dormire bene, anche se sembrano cose molto più banali, no, quindi il mangiare bene, il dormire bene, ehm, magari fare anche attività fisica, però queste cose ti ti riescono a, prima di tutto, far crescere, uhm, l'autostimo
Okay. Okay.
far cresc quindi sentirsi molto più preparati in tutto, anche socialmente, ma questa cosa si andrà a vedere poi anche nella carriera. Uhm, queste sono proprio le cose basi da cui partire. Successivamente, magari, ti potrebbe aiutare, no, uhm, a, mhmm, non so, leggere de dei libri su sulla crescita personale, uhm, perché pensando tra, mhmm, te e comunque la tua mente, ehm, in quei momenti, dove tu comunque leggi e magari riesci a a capire veramente come funziona l'autostima a al 100% e come riuscire a gestirla. Uhm, perché da quello che che vedo, appunto tu, uhm, cioè sei veramente pronto, l'unico problema l'unico problema è un po' la mente che gioca certe volte questi brutti scherzi per via, uhm, delle aspettative alte, no, quindi, chiaramente, quando ci sono aspettative alte, uhm, lì c'è anche, uhm, l'altra faccia della moneta, che, mhmm, può andare male chiaramente. Però ti devo dire che, uhm, facendo diciamo, uhm, risolvendo queste piccole cose della routine che, sicuramente, ti andranno a ad aiutare poi a cresc a crescere anche l'autostima, ti s sentirai molto meglio, molto più pronto, e, uhm, successivamente di uhm, un po', uhm
Mh. Sì. Okay.
Ca andare a canalizzare la tua energia, in un modo positivo, perché diciamo che, in questo caso la maggior parte delle volte, ci sono molte più possibilità che le cose vadano bene, no? Esatto, che che comunque, uhm, le possibilità per le cose negative. Ehm
Vadano meglio, okay. Quindi magari, andarmi a leggere dei libri o magari vedermi dei video per ehm, motivazionali, ma secondo te, può aiutarmi ad affrontare questo questo momento? Perché io ti dico, mi sento pronto. Cioè se loro mi chiamano, e gli mi dicono: "Domani parti," io domani parto. Però c'ho sempre quel quel tarlo, quel pezzettino che dice: "Eh, però se poi fallisco, se poi non va bene, se nor non" ecco, questo proprio, se non riesco a soddisfare le loro aspettative. Ecco questo è è proprio, forse il punto focale, del perché io mi mi fermo e non gli dico: "Okay sono pronto," perché comunque loro mi han dato addirittura tempo di pensarci.
Sì, motivazionali no, anche Oka Allora Certo, certo, perché comunque è una decisione molto importante. Io ti dico che, in questo caso, cioè la maggior parte de delle persone, uhm, almeno una volta nella vita, uhm, vivono questo tipo di esperienza. Tutti, uhm, diciamo che possono trovarsi in questa situazione perché la mente, appunto, certe volte, si ritrova a ad analizzare tutti gli scenari possibili, no, per essere pronta a quello che, magari, può succedere.
Certo. Okay. Quindi, diciamo, è un è una cosa comune.
Sì, è una cosa molto comune, uhm, di cui appunto, no non si deve avere paura perché, uhm, sicuramente ci sono molte persone che, già, magari, ci sono passate. Quindi, uhm, un consiglio che ti posso dare in questo caso è capire che la mente, certe volte, esagera un po' troppo, uhm, gli scenari possibili, uhm, capire che comunque, uhm, i tuoi mhmm, il tuo capo, la direzione, comunque, le persone con cui collabori, uhm, sono
Okay.
chiaramente, uhm, aperte a, mhmm, collaborare e trovare delle soluzioni perché sennò, non chiaramente non ti offrivano questa posizione.
No, beh, quello sicuramente no.
E quindi, uhm, anche se magari è tutto nuovo, è molto difficile, ci sono p comunque possibilità di isba di sbagliare, però, uhm, non potrai mai effettuare degli sbagli così, diciamo, che avranno un impatto esatto grandi, che avranno un impatto, uhm, che magari ti possono rovinare diciamo, uhm, l'esperienza e magari la relazione con con il capo. E sicuramente lui che è una persona come come te, uhm, ehm, sicuramente anche lui, è m ha avuto la tua stessa paura, ti capirà, uhm, se mhmm
Grandi. Okay. Sì, sì, questo me l'ha anche già detto. <clears throat>
esatto, quindi magari comunicando con lui, uhm, di più, e avendo più, uhm, diciamo, uhm, controllo della mente tramite meditazione, comunque, una dieta, uhm, s salutare, facendo sport ti liberi un po' la mente, e, uhm, prendi il rischio perché comunque, sei giovane, sei molto in gamba e capace di questo, perché sennò non ricevevi appunto, quest'offerta e poi sicuramente, vedrai che andrà bene, avrai tanto da <swallows> da imparare e, uhm, chiaramente il tuo capo, mhmm, sarà una persona con, mhmm, la quale potrai collaborare.
Mh-mh. Okay. Va bene, è stato veramente bello, uhm, avere il tuo confronto e ti devo dire che m'hai aiutato mi ha aiutato molto, metterò sicuramente in pratica tutti i consigli che mi hai dato.
Sono veramente felice di sentire questo, ti auguro il meglio, a presto.